なるほど。ちなみにその、まあ、A さんはその、まあ、孤立してるとかそういう、あの、なんて言うか、まあ、チーム以外でも孤立してるとかっていうのは、そういうのは別にない感じです、よ、か？
うん。 いやそれが全然ないので見てても、だからちょっと不思議に思ったし、あと、だから、まだ何とかできるんじゃないかって思ってたんですよ。
ああ。 なるほど。まあ、そうですね、でもちょっと辞めようかなっていうふうに仰ってたと思うんですけども、それはその結構どれぐらい、ま、真剣と言いますか、もうどれぐらいそのもう、てあの辞める手順を進めているとかって分かったりしますか？
うん。 うん。 でも、なんかよくよく聞いてみると実は、こう、同じ職場の違う部署に移ると
ああ、なるほど。
ていうことがちょっとほぼ、決まってるみたいで、なのでやっぱりそうなんです、やっぱりそのお仕事内容は好きだと、職場も好きだと、けどやっぱり「この小さなチームの中のその他の人がね」っていうことだったので、「いや、どうしたらいいかな」って
はい。 あ、もう決まってるんですね。はい。 はい。
思ってた。
まあ、その他の部署に移られるのは、その、どれぐらい先とかって決ま分かりますか？
あ、もう来月とかには移ることが決まってて、で、私はその人から直接聞いたんですけど、きっと他の人はもう知ってる。
あ、もう来月なんですね。 となるとはい。 はい。 ああ。となると、そうですね、まあ、その来月までの間に、こう、チームの結束をというか、まま、そ、ま、その1か月間まあ、ま、1か月つか、ま、ましす、それまでの期間の間、こう、なんていうか、こう、まあ、その A さんの居心地が、こう、いいように、こう、まあ、したいっていう、そういうことでしょうか？
そうなんですよね。で、私はその A さんが、あの「他の人とうまくいかなくてね」って言ってた他の人たちとは、ま、別に何も問題はないと思ってるんですよ。私は、まあ、うまくやってると思うし。ただね、なんか性格的な問題で A さんと、その人たちが対立しちゃったのかなと思ってるんですよね。けどやっぱりそのはい、A さんはその職場全体のことは好きで、まあ、他の部署に移るけど、そこには残るわけで、やっぱりこれから先も、あの、全体として一緒に仕事をしていくことはあるんですよ。
ああ。 まあ、確かにそのはい。